E exato, é um volume, assim, assustador. Mas, aí é que tá, na naquela minha geração, quando eu era adolescente e minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje, a minha mãe não sofria disso, mais. Aquilo tinha ficado lá atrás, na juventude, na <chuckles> na adolescência. Mas ho aí eu hoje me vejo claro que eu tenho redes sociais, tô sempre ali, tô sempre super antenada, de olho em tudo, aí eu vejo a tal influencer que tem a mesma idade que eu, e que tá com com tudo em dia. E eu falo: "Puxa vida, olha só como ela tá bem. É pô o que que ela tá fazendo? Qual qual que é o segredo do sucesso aí porque" entende. Então, eu sinto
<chuckles> É. Ah, isso dá um <laughs> Porque ela tem a clínica que vai pagar de graça pra vender a ideia, ela tem um mu olha, são
Pois é. <laughs> É, mas no primeiro momento, não é isso. O primeiro momento vem só a comparação mesmo, né. Se a gente pensar no processo <laughs> o primeiro momento dói mas, assim, eu não faço bo eu não estou no processo que ela tá, né. Eu sei que é, talvez, inatingível pra mim, nesse momento, mas, eh, demora um pouco pra gente pensar exato. <chuckles>
No primeiro momento dói. <laughs> Não, no primeiro momento você se pega no primeiro momento voce se pega, eh eh, analisando, apertando a barriga pra ver como é que ficaria se fizesse que nem ela, ou levantando, assim, a pele embaixo do queixo. É é automático até levantando tem gente eu já peguei uma pessoa levantando o nariz pra ver se como que ficava com o narizinho arrebitado, no primeiro momento e depois penso, assim: "Mas é, só que dela fizeram de graça, né, eh, a a a harmonização facial foi feita de graça. Por causa de marketing quem sou eu não tenho!" <laughs>
É. Pois é. É, exato. <chuckles> É, exatamente. Exatamen <laughs> Pois é. Então, eu acho que é, aí é que tá, ah, esse é b a gente até sabe que existe ali, de repente, se a pessoa treina 3 horas por dia, eh, faz um milhão de procedimentos eu sei que existe todo um processo que eu não pratico, então, eu não chegaria ali, mas no primeiro momento, existe muito essa comparação. E, às vezes, ela dói, sabe. E não é aquele sentimento, assim, da "Ai, ela tem, eu quero o que é dela" ou da inveja não é isso. É realmente a comparação mesmo, sabe. Eh, então, essa comparação é um pouco triste, às vezes, porque aí a gente a a gente se recu
É. Agora, quantas influencers a gente vê quantas influencers, por exemplo, quantas pessoas a gente vê, eh, serem influencers porque criaram bem os filhos, porque levam bem a família, porque conseguiram levar a vida adiante com pouco, sem ostentar.
Uhum. É verdade. Olha, eu nem tinha pensado nisso, tá vendo. É, tem sempre o outro lado, né. O que é o que não tá ali. É verdade. É verdade. É. Mas, você acha, assim, que tem alguma medida que eu possa tomar pra que essa comparação não não machuque, não me deixe triste, não me deixe pra baixo?
Isso ninguém compara. Disso ninguém compara. Exato. E, no entanto, isso também é um status. Se a comparação vem de você